เหมือนเป็นคนที่แสดงความรู้ ไม่มี เป็นคนไม่มีความรู้สึกอะค่ะ ซึ่งซีลิก ใช่
ไม่สนุก ไม่ยิ้ม ไม่ร้องไห้อย่างเงี้ย ไม่โกรธอย่างเงี้ยเหรอคะ? อ๋อ ค่ะ
ใช่ค่ะ ใช่ คือ ซิลิก พวก พวกที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้ เหมือนเขาไม่รับรู้ความรู้สึก เขาเลยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะค่ะ ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด ไม่รู้ว่าการ การฆ่าสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่ผิด เพราะเขาไม่ได้รู้สึกกลัว หรือว่าตกใจ หรือว่ารู้สึกเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา แล้วพอพ่อเขารู้ตอนเด็ก ๆ อะ เขาก็จะพยายามสอนให้ว่า การกระทำแบบเนี้ย ถ้าเกิดเธอเจอเหตุการณ์แบบนี้เธอควรจะรู้สึกแบบไหน
ล้างมือ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ๆ ค่ะ อ๋อ ให้เหมือนจินตนาการ
ควรจะแสดงหน้าตาออกมาแบบไหน อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเขาจะทำให้ดู
อ๋อ ให้ ให้ ให้นึก ให้นึกเอา อ๋อ แต่เขาไม่ได้รู้สึกเองจริง ๆ แต่ว่าให้นึกเอาว่า มันควรจะ ป เป็นยังไง อา ค่ะ
ใช่ ใช่ คือเหมือนแบบพ่อเขาบอกว่า อะ เนี่ยถ้าสมมุติเธอถือมีดมาหาฉัน เธอดูหน้าฉันนะ หน้าฉันกลัว ดังนั้นถ้ามีใครเดินถือมีดมาหาเธอ เธอต้องทำหน้าแบบที่ฉันทำตอนนี้ คือน่ากลัวอันเนี้ย คือ หน้าว่าฉันแสดงความกลัวอยู่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือสอนให้รู้จักว่า เออ แต่ละอารมณ์อะแสดงออกยังไง เพื่อให้พระเอกอะไม่สามารถมีใครจับได้ว่า เขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึก หรือว่าเป็นแบบ เป็นยีนของฆาตกร อะไรอย่างเงี้ย ใช่
ค่ะ ค่ะ ๆ อืม อา ก็คือให้ดูเป็นธรรมชาติ อืม โอเคค่ะ ค่ะ แต่ก็ยังไม่สามารถ อืม
แต่พอเขาโตมาถึงจุด ๆ หนึ่ง ใช่ค่ะ เหมือนเขาโตมาจุด ๆ หนึ่ง เขารู้สึกว่า มันยังไม่เติมเต็มเขา เขายังต้องการที่จะแบบทำร้ายบางอย่าง หรือว่าฆ่าบางอย่าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เลยเลือกที่ว่า งั้นเขาไปเป็นตำรวจเพื่อที่ว่า เขาจะได้รู้ว่ามีฆาตกรคนไหนชั่ว ๆ อยู่ข้างนอกเนี่ย เขาจะได้ไปจัดการคนนั้น
ค่ะ อ๋อ อืม

คือต้องบอกว่า ถ้าเกิดว่าเป็นแบบดูโรแมนติกคอเมดีอะเราจะเครียดเหมือนไม่ได้เครียดมากอะนะคะ <chuckles> คือเพราะว่าเราดูเอาสนุกเฉย ๆ เหมือนเราจำได้แล้วว่า เอ๊ะ เดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะ อะไรอย่างเงี้ย แล้ว แล้วเราก็ยังตลกกับมันนะคะ หมายถึงว่ามุกอะ เวลาเขาเล่นมุกอะ บางคนเขาก็บอกว่า เอ่อ "รู้แล้วว่าเขาจะเล่นมุกอะไร หรือมันจะพูดอะไรต่อไป" ใช่ไหมคะ แต่เราอะก็ยังสนุกกับอีบทเดิม ๆ ของเขาเนี่ยแหละค่ะ หมายถึงว่าแบบว่า เอ่อ มันขำยังไง มันก็ดูขำอย่างงั้นน่ะ แบบเราดูใหม่มันก็ขำอยู่ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อะฮะ ค่ะ เออ อะฮะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ แล้วมีแบบที่แบบ เฮ้ย เรา เรานึกมุกได้ อ ได้เองก่อน แล้วเราขำไปก่อนที่เขาจะพูด อย่างเงี้ยมีไหมคะ? <laughs>
มี ๆ มี ๆ แล้วแบบว่าบางทีอะ เราพยายามจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะ อันเนี้ยเป็นบ่อยมากเลย เหมือนเราอะเล่า แบบอยากจะเล่าให้คนอื่นเขาไปดูเหมือนเรา อะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวเองขำอะ แล้วพอ พอเราขำก่อนล่วงหน้า ใช่ไหมคะ พอไปเล่าอะมันก็คนอื่นเขาก็ไม่ขำไปกับเราแล้วอะ เพราะแบบเหมือน เหมือนเราขำนำไปแล้วอะ ไร
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ เออ เออ ใช่ ๆ โอ้ เป็นคนแบบ โอ้ เข้าถึงเหมือนกันนะ ก็คือแบบ ยังแบบ เขาเรียกอะไรนะ คือยังให้ความสำคัญน่ะค่ะ แล้วพอดูกี่ครั้งมันก็ยังขำเหมือนเดิมได้อะ เอ่อ เออ ดีจังเลยค่ะ อือฮึ
ใช่ ใช่ค่ะ คือ อย่างส่วนตัว อย่างเงี้ยค่ะ บางทีดูพวก rom-com หรือว่าดูพวกการ์ตู นอนิเมะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดูวนซ้ำไป ซ้ำมา แบบเป็น 10,10 รอบเลยอะค่ะ
ค่ะ ค่ะ อืม จน จนสามารถจำได้แล้วว่า ไดอะลอก เขาจะพูดอะไรต่อไป
ใช่ ประมาณนั้น อ่า เป็นบางเรื่องนะคะ เป็นบางเรื่อง <laughs>
ว้าว โอ้ น่ารักจังเลยค่ะ อะฮะ ๆ แล้วยกตัวอย่างได้ไหมคะเรื่องที่แบบว่าดู อ่า บ่อยที่สุดเลยอะ?
อย่างถ้าเป็นตอนนี้เลยนะคะ ช่วงเวลานี้เลยเนี่ย เราจะชอบดูเป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งอะค่ะ มันจะเป็นเหมือนกับว่า คือจำไม่ได้ว่าชื่อเรื่องอะค่ะ เป็นชื่อ ชื่อเรื่องอะไรนะคะ แต่ว่าเนื้อหาอะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนพวกมนุษย์คนธรรมดาอะค่ะ โดนเรียกตัวไปจากโลกอีกโลกหนึ่ง
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม
แล้วก็เหมือนพอ พอเราโดนเรียกตัวไปที่โลกนั้นน่ะค่ะ ทุกคนจะมีพลังวิเศษเพื่อไปช่วย ไปช่วยโลกนั้น เหมือนกับว่า อา โลก โลกมนุษย์กับโลกการ์ตูน ใช้คำว่าเป็นโลก โลกการ์ตูนแล้วกันนะคะ
ค่ะ อะฮะ ค่ะ
เหมือนโลกการ์ตูนน่ะเขากำลังโดนพวกสัตว์ประหลาดเข้ามาบุก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เลยต้องการความช่วยเหลือจากพวกแบบซูเปอร์ฮีโร อะไรอย่างงี้เนาะ เขาก็เลยเหมือนไปอัญเชิญ เขาใช้คำว่าอัญเชิญ อัญเชิญมนุษย์มาจากต่างโลก ก็คือมาจากโลกของเราเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วทุก
ค่ะ ค่ะ แม่ ว้าว อืม ค่ะ เหมือนเป็นพิธีกรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันเนาะ ไปอัญเชิญมา <laughs> ค่ะ
ใช่ ใช่ แล้วพอแบบ อา พออัญเชิญมาปุ๊บ มนุษย์ที่โดนอัญเชิญน่ะค่ะ ทุกคนจะมีพลังพิเศษส่วนตัวอะไรใด ๆ ก็ได้
ค่ะ เขา

ยังไม่เคยลองค่ะ แต่คิด คิดว่าอยากจะทำ เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่แบบ แค่ฟังเขาพูด หรือว่าตอนเขาบรรยายอะ ก็คือมันน่ากินแล้วอะ เออ เราก็แบบว่า อยากไปลองทำเหมือนกันค่ะ แต่ยังไม่มีโอกาสได้ลองทำ ฮึ อือ
ค่ะ อ๋อ อือฮึ อ๋อ โอเค อย่างเงี้ย ก็น่าสนใจดูเหมือนกันนะคะ อา โอเค ถ้าเกิดว่าเครียดน้อย ๆ เครียดต่ำ ๆ ก็จะดูประมาณนี้ ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ก็คือ อย่างเรื่องเนี้ย คิดว่าน่าจะเกิน 10 รอบแล้ว <chuckles>
อะฮะ พอ อา ค่ะ อือฮึ มันก็ พอฟังแล้ว ก็คือมันน่าสนุกจริง ๆ นะ มันน่าติดตามจริง ๆ เลยอะค่ะ เดี๋ยวต้องไปลองหาดูบ้างแล้วอะค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเครียดมาก ๆ ล่ะคะ เครียดหนัก ๆ เลย ที่บอกว่าไปดูแบบ เอ่อ ฆาตกรรมเลย ดู Thriller เลย อะไรอย่างเงี้ย อืม มันมีซีรีส์ที่เราชอบอยู่บ้างไหมคะ?
ค่ะ <chuckles> ใช่ค่ะ คือต้องบอกว่า สาเหตุที่เราไปดูพวกเนี้ย เราจะได้ลืมเรื่องที่ เราเครียด <chuckles> เราจะได้มาลุ้นในหนังแทน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนแบบ เออ เราจะได้แบบลืมเรื่องที่เราเครียดออกไป อะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบไม่ได้นึกถึง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา ที่ดูบ่อย ๆ อะ
<chuckles> ค่ะ เออ อืม ค่ะ อ๋อ ก็ ก็แยกจุดโฟกัสเนาะ ค่ะ
ใช่ค่ะ ที่ดูบ่อย ๆ ก็คือจะเป็น Dexter อะค่ะ
อือ ๆ ค่ะ คืออะไรเอ่ย? เป็น เป็นซีรีย์แนวอะไรเอ่ย? ไง
ดูแบบ ชื่อเรื่องค่ะ ชื่อเรื่อง Dexter จะเป็น เป็น ซีเรียล เป็น <chuckles> เป็นฆาตกรต่อเนื่อง <laughs>
<laughs> ที่ เออ ที่จับไม่ได้ อย่างงี้ด้วยหรือเปล่า? เป็นฆาตรกรตอนนั้นจับไม่ได้ อา โอ้โฮ น่าสนใจเลยล่ะ
<chuckles> เป็น serial killer แต่ประเด็นคือ ใช่ เขาเป็นตำรวจค่ะ
โอ้ เขาเป็นตำรวจด้วย?
ใช่ค่ะ คืออันเนี้ย ตัวพระเอกอะเขาเป็น serial killer ใช่ไหมคะ ซึ่งพ่อเขาอะเป็นตำรวจเหมือนกัน แล้ว แล้วอันเนี้ย ไม่ใช่ ไม่ใช่ลูกแท้ ๆ เหมือนแบบเป็นลูกของฆาตกร คนหนึ่ง ที่เป็น ซ คือต้องบอกว่า ทางวิทยาศาสตร์ที่ทางอเมริกาเขาเชื่อ ๆ กันอะ เขามองว่า พวกฆาตกรที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องเนี่ย เขาจะเป็นเรื่องของพันธุกรรม
โอ้โฮ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ